Yung bagong kanta nila na, nakalimutan ko na, eh, parang Courage ba 'yon?
<chuckles> Sige, sige.
Na kinanta nila mismo sa concert, tapos hindi pa nalabas daw. Eh, sobrang oo, para hindi hindi hindi ko naman like yung ano nila. Pero yung partner ko, todo yung iyak, oo, todo yung todo yung iyak tsaka, ah, nagiging special din kasi yung moment na 'yon kasi, no'ng yung partner kong 'yon, talaga, eh, may cancer, that time, so
So, first time 'yon? Okay. Talagang, go na go siya, gano'n. <chuckles> Galing naman. Ah, gano'n ba?
Eh, although pumanaw na siya, tsaka 'yon talaga yung nagsisilbing ano, nagsisilbi talagang, parang memories ko sa kanya na, at that time, parang kumbaga mas
Ay, sorry. Mm, mm, mm.
Ah, namumuo yung yung courage, yung courage, kumbaga, yung courage sa kanyang ano
Sabagay, oo naman. Oo, 'pag naalala mo 'yon or ba baka ngayon, 'pag naririnig mo yung kantang 'yon 'no? So, naalala mo siya, at the same time, nai-inspire ka rin, 'no? Hmm, ang galing, ang ganda.
Oo, oo. Oo, 'di Oo. Parang, siyempre, may masaya na, masakit sa loob.
Mm, mm, ah.
Pero, siyempre, alam ko naman sigurong masaya na siya, kung saan siya ngayon.
Kaya oo, 'yon na lang talaga yung panghahawakan mo diyan eh, 'no, na, hindi na siya nagsa-suffer, hindi na siya, na nasasaktan, o kung anuman sa hin
Oo. O Oo. Kasi, pina nakita ko din talaga, yung kasi everytime na, ah, pagsimula ng sakit niya, lumalaban siya, never siyang umiyak talaga. 'Yon na no'ng time talaga, oo, na nag
Mm. Okay, gets. Pero, do'n sa kantang 'yon mm, ano anong title no'ng kanta? Sorry hindi ko na Courage, ay, sige, sige. Pati para pakikinggan ko nga 'yon. <chuckles>
Courage, Courage. Oo, wish niya talaga, parang kumbaga, last wish niya last wish niya talaga na kasi every Ben&Ben, nanonood talaga kami. Eh, 'yon lang yung, siguro mga yung nasa peak na yung Ben&Ben eh, siguro mga 1 year kaming hindi nakapanood ng concert, 'yon lang talaga yung last.
Mm. Wow. Okay. Hindi na masyado.